Hey, ich merke in letzter Zeit, ähm, dass ich einfach nicht nicht genug Bewegung bekomme, weil ich irgendwie, ja, auch, i ich sitze einfach viel zu viel im Büro und ich merke das jetzt im an meinem Körper. Ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich irgendwie verspannt und nicht ausgeglichen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich irgendwie gerade super viel zu tun habe, im irgendwie Job, Nebenjob und, ähm, privat dies und das, äh, ansteht. Und, ähm, ja, ich auch wirklich versuchen müsste, so im Alltag mehr Bewegung einzubauen, ohne dass ich auch, dass ich es irgendwie schaffe, ins Fitnessstudio zu gehen, weil dann ist es: „Hey, ich muss erst mal los zum Fitnessstudio, ne? Einchecken, umziehen, und, ähm, ja, dann musst du halt aber auch die Stunde 1 1/2, äh, einplanen“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Duschen, umziehen, zurück, was auch immer, und dann am sind am Ende, boah, locker ei 2 1/2 Stunden weg und das hab ich an vielen Tagen einfach einfach nicht. Darum, weiß nicht, wäre es cool, wenn wir einfach mal irgendwie überlegen und bisschen brainstormen könnten, wie ich das denn im Alltag unterbringe, ohne es gleich irgendwie 2 1/2 Stunden dafür raushauen zu müssen.
Mhm. Mhm. Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen und ich meine, bei 'nem Fitnessstudio, da kommt ja auch noch so finanzielle Belastung hinzu, sprich, man hat immer noch mehr Druck, da irgendwie jeden Tag hingehen zu müssen, weil man ja bezahlt und, äh, dann, wenn man Ja, absolut, das wird ja auch immer teurer. Und wenn man sowieso schon nicht so viel Zeit hat und vielleicht eventuell 1, 2 Mal die Woche zwei Stunden dafür opfern könnte, dann lohnt es das dann für den Preis? So ist ja auch auch wieder die Frage. Na ja, ja, und, äh, von daher ja, gucken wir mal an, wie sieht denn dein Alltag wie sieht denn dein Alltag momentan so aus? Und ist da 'n bisschen Bewegung drin oder so gar keine? Also wenn du mir so deinen Tagesablauf so von vorne äh, von vorne von morgens bis abends beschreiben könntest, dann könnten wir da mal gezielter vorgehen, mhm.
Ja. Das ist auch teuer, ja. Ja. Das ist es ja, das auch, ja. Ja, gerne. Also unter der Woche bin ich halt meist im Büro. Es gibt so Ausnahmen dann, also ich kann auch mal mal Homeoffice machen, so ist das nicht. Aber, ähm, meist ist es so, dass ich um ja, also, 9, 9:30 im Büro aufschlage. Wir fangen jetzt nicht so super früh an. Ähm, heißt für mich, ich bin ich habe so 'ne, ja, Dreiviertelstunde zur Arbeit, äh, meist mit äh mit der Bahn und Bus und, ähm
Mhm. Mhm.
dass ich also, weiß nicht, 8:15, 8:30 aus dem aus dem Haus gehe, so um den Dreh. Und dann, äh, geht's aber auch immer 'n bisschen länger. Also, vor 6:00 bin ich nicht ausm Büro <blows air> eher so 6:30, 7:00, ne? Die Dreiviertelstunde Heimweg dann noch und dann bin ich halt auch erst, ja ja, viertel vor 7:45 oder 'n bisschen früher zu Hause und grade so im Winter ist dann auch auch schon wieder dunkel. Ähm, dann ist es so, ja irgendwann, da muss man auch 'n paar Haushaltssachen machen, v vielleicht auch mal 'n paar Freunde sehen und ich habe tatsächlich auch noch 'n Nebenjob. Grade ist das okay, also ich ich bin Fotograf. Im Sommer ist dann immer sehr viel zu tun, sodass ich dann auch abends auch noch öfters, ähm, ja, mal mal die Fotos bearbeite oder so. Ähm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja. Mhm. Okay. Mhm.
Genau, sodass es unter der Woche dann irgendwie auch superschwierig ist, irgendwie Zeit für äh, ja, Bewegung zu finden.
Mhm, okay, klingt da nach 'nem stressigen Alltag so. Ähm, bevor du so mit Arbeit und so anfängst, warst du da schon relativ sportlich so hattest du da, weil du auch einfach mehr Zeit hattest, also hast du da mehr Sport gemacht, sodass es du sodass du das jetzt noch mehr vermisst, oder war das so, hm, nö nicht so?
Mhm. Ne, ich war schon sch doch, also ich sage mal, früher hab ich auch Handball gespielt, Karate und, äh, Laufen gehen und, äh, dies und das. Und weiß nicht, auch sonst ähm, ja, jetzt ist es halt auch 'n bisschen stressiger. Die letzten Jahre ging das eigentlich, äh und, äh, letztes Jahr hab ich 'n Halbmarathon gelaufen unter anderthalb Stunden und, ähm, ja, dieses Jahr war ich so gut wie gar nicht laufen. Das ist so, ne, von der einen Extreme also dieser Halbmarathon war für mich die eine Extreme. Und dieses Jahr ist die andere Extreme, weil ich kaum kaum was gemacht habe, ähm. Das ist ja brutal, wie sich das von von 100 auf, ja, nicht nicht 0, aber ja, nah bewegt hat, nahe 0.
Mhm. Okay, mhm. Okay, cool. Ah. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm, ja, das kommt ja dann einem noch mal drastischer vor, diese Veränderung, gerade wenn man's vorher so extrem sage ich mal in Anführungsstrichen, betrieben hat, oder sehr regelmäßig und dann ist das plötzlich irgendwie komplett weg. Ähm, ich glaube, da muss man sich irgendwie zwingen. Ähm, ich bin mir sicher, dass, ähm, trotz eines stressigen Alltags immer Zeit da ist und immer auch Zeit da sein muss für sich selbst. Ähm, für das, was man gerne macht, für das, was man vermisst vor allem, in deinem Fall ist es Sport. Ähm, ja, also vielleicht also man kann ja da ganz ganz klein anfangen. Viele denken nur Sport ist nur
Mhm. Mhm.
Sport. Also, dass man wirklich Sport ist nur 'ne Stunde auspowern oder so. Sport ist nur dies das, äh, Sport ist ein, 2 Stunden laufen. So aber Sport kann auch kleine Bewegungen sein, die man ganz einfach in Alltag einbauen kann. Also, du hast ja gesagt, du nimmst die Bahn zum zur Arbeit, ähm, oder vielleicht nimmst du auch öfter mal 'n Aufzug statt die Treppe. Das kann man alles so umswitchen, dass man, ähm, d öfter die Treppe nimmt, äh, dass man dass du vielleicht das Fahrrad nimmst, wenn du eins hast, äh, zur Arbeit, falls das halt nicht zu weit ist, oder so, dass du halt schon aus auch Kleinigkeiten zählen. Jeder jeder Schritt, jede Treppe, jede aktive Pause, jeder Spaziergang in den Arbeitspausen, alles zählt, ne? Alles ist alles ist Bewegung. Und ich glaube, da kann man mit anfangen, diese so Kleinigkeiten in Alltag reinzubringen, Kleinigkeit in den stressigen Alltag reinzubringen, ähm, bewusst Umwege einzubauen, wenn du jetzt vielleicht das Fahrrad nimmst oder so. weiß nicht, fahr bewusst, äh, um 2 Kurven mehr, die du eigentlich gar nicht bräuchtest, oder so. Ähm, okay, da musst du vielleicht 10 Minuten eher aufstehen, aber mein Gott, äh, für, äh, dem Hobby dem Hobby nachzugehen oder halt das zu machen, was du brauchst, da steht man doch gerne mal 10 Minuten früher auf und macht, äh, dann 'n kleinen Umweg und bekommt mehr Bewegung in den Alltag. Was hältst du davon?
Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Das sind auf jeden Fall paar gute Punkte. Also, äh, ja, also, mit der Bahn fahre ich nur zur Arbeit und auch sonst öfters. Und dann hat man auch da ja quasi immer, ne, die die Rolltreppe oder die normalen Treppen. Und, äh, das ja, das werden sicherlich bei Stufen, wenn ich dann sage ich nicht: „Nimm die normalen Treppen“. Und, ähm, ja, am Ende ist halt noch so 'ne kleine kleine Busfahrt 'n paar Stationen. Da könnte ich sonst auch sagen: „Hey, das das ist auch zu Fuß machbar, so ist das auch nicht." Ähm, und der, ja, der Gesamtweg sind, ähm, ja so so 11 km ist die andere Seite der Stadt. Aber, ähm, jetzt steht auch 'n Rennrad im Keller und was auch sehr lange im Keller jetzt stand. Also, das ist eigentlich eigentlich 'ne
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Okay, okay. Boah, na ja dann, dann wird's ja Zeit, dass das mal wieder schon wieder, ne? <laughs>
ja, braucht 'n bisschen, äh, Liebe Liebe das Rennrad und, ähm, das ist eigentlich auch 'ne ganz gute Strecke, die man damit, ähm, ja, los f ja, machen könnte. Die Strecke ist auch gar nicht gar nicht so schlecht, wenn ich morgens also, ich wohne in Hamburg, dann geht's auch noch einmal schön an der Alster entlang und, äh, dann am Ende unten an der an der Elbe und so. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Also, wenn wenn das Wetter passt, sollte ich sollte ich das mal versuchen, dann komme ich halt auch nicht in die
Richtig. Mhm. Ja. Okay, cool. Okay nice. Mhm. Mhm.
ja, Zeitnot, sage ich mal, weil, ähm, ich ich b b brauche hier keine Extrazeit dafür. Ich vielleicht bin ich sogar, wenn ich wenn ich 'n bisschen in den Pedalen trete, bin ich vielleicht sogar schneller, als wenn ich mit der Bahn und dem, äh, Bus fahre. Ähm, muss ich sogar gestehen.
Richtig. <chuckles> Das stimmt. Hält ja eh immer irgendwie überall an. Ja, das musst du dann im Fahrrad nicht machen. Ja, oder
Genau, also das das ist, äh, 'n guter Punkt.
oder wenn du vielleicht doch mal wieder Zeitdruck hast oder so, dann und dann doch irgendwie auf den Bus zurückgreifen musst oder so zwangsläufig dann, was weiß ich kannst ja auch sagen, steigst, äh, dafür 'ne P Portion wollte ich schon sagen, eine Station, äh, eher aus oder so und läufst dann die restlichen 5 Minuten oder so. Das ist äh, wäre auch 'ne gute Idee, das du halt also, wie gesagt, so Kleinigkeiten, an die man oft gar nicht so denkt, weil Sport ist ja eigentlich immer nur, weil man jetzt irgendwie m mindestens 'ne Stunde läuft. Ne, auch so Kleinigkeiten, über 'n Tag verteilt, dann hat man auch, ähm, seine Bewegungen drin, seine Schritte drin, falls du Schritte zählst oder so was. Das sind so halt diese Kleinigkeiten, auf die es, ähm auf die es, äh, da oft, äh, ankommt. Und du hast ja gesagt: „Du gehst ja schon eigentlich gerne laufen“, ne? Ähm, also, ich meine, das muss da jetzt nicht super viel Zeit in Anspruch nehmen. Sage du gehst immer nach der Arbeit abends 'ne halbe Stunde laufen. Hast du meinst du, du könntest das gar nicht irgendwie einbauen, dass du da so 'n Ritual draus machst? Meinetwegen schreibst es dir irgendwie in deinen Terminkalender ein und machst es so du behandelst das wie 'n Termin. Deine anderen Termine hältst ja auch ein. Da hast ja auch keine Probleme mit, okay, das ist 'n anderer Druck, aber so machst du dir den Druck vielleicht selbst und das ist ein gesunder Druck, positiver Druck, dass du vielleicht dir das einträgst irgendwo 'n Planer oder so und sagst halt: „Okay, immer nach der Arbeit, Dienstags und Donnerstags oder immer nur einmal die Woche, gehe ich 'ne halbe Stunde laufen“. Und ich finde, wenn du das einplanst, dann nimmst du dir bewusst die Zeit dafür, dann planst du das mit in deinen stressigen Alltag ein und dann ist es schwieriger, das zu ignorieren oder schwieriger zu sagen: „Boah ne, gar keine Zeit." So, was hältst 'n davon?
Ah okay. Ja. Mhm. Ja. Hm. Ja, ja. Ja ich glaube, du du hattest vorhin schon gesagt: „Ja, f man manchmal muss man sich zwingen." Ähm, ja, so so 'ne halbe Stunde z zweimal in der Woche zu finden, das ist ja, wenn ich sage, das ist nicht möglich, dann wär das wahrscheinlich 'ne 'ne Lüge. So zwei zweimal 'ne halbe Stunde zu finden, das das muss, äh, möglich sein, auch wenn ich dann sage: „Ich fange vielleicht einfach 'ne halbe Stunde früher an, äh, stehe 'ne halbe Stunde früher auf und, ähm, dann mache ich halt 'ne halbe Stunde früher früher Schluss“. Ähm, das muss möglich sein. Und dabei ist 'n guter Punkt zu sagen: „Hey, ich ich suche mir meine vielleicht die festen Tage auch. Ich trage mir das ein und versuche da 'ne Routine reinzubekommen." Ich glaube, das das könnte mir auf jeden Fall helfen, statt dann irgendwie spontan zu entscheiden, mache ich jetzt heute was oder nicht? Und dann ist man vielleicht auch zu platt von der Woche zu sagen: „Hey, das ist mein Tag, da mache ich Sport." Und dann habe ich das auch im im, äh, Kalender stehen. Ähm.
Mhm. Ja. Richtig. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Mhm, und du bereitest dich auch mental drauf vor, dann es ist noch mal was anderes, als wenn du jetzt so da sitzt und: „Ach, jetzt fühle ich's bei Gott. Ach, jetzt gehe ich mal joggen." Das machst du vielleicht 1, 2 Mal und dann ist wieder so: „Ach man, das ist ja noch gewa das muss auch gemacht werden. Ich finde, nur so einen Tag und meinetwegen 2 Tage in der Woche hast oder so und dich da schon mal 'n Tag drauf vorbereitest und morgen nicht vergessen, äh, 18:00 bis 18:30 joggen und dann ist das ganz anders in deinem System drin. Und dann, ich glaube, das hilft dem Körper, das auch dann durchzuziehen. <chuckles>
Ja ja. U und und ich gl ja und ich glaube auch, wenn ich dann anfange, das auch wirklich regelmäßig zu machen, wird's mir immer immer einfacher fallen, weil dann dann kommt die Kondition wieder. Dann muss man sich nicht am Anfang des Flows jedes Mal so krass motivieren, weil am Anfang ist das halt schon immer einmal den eigenen Schweinehund besiegen und in den ersten Minuten und dann dann läuft's irgendwann. Aber, ähm, ja, das Gefühl zu haben, ich gehe laufen und dann geht das geht das auch gut los so, ohne, ähm ohne dass man sich mental zu sehr überwinden muss. Ähm, ja, da waren auf jeden Fall super viele gute Punkte dabei in unserem Gespräch. Ähm, da würde ich jetzt wirklich versuchen, halt so meine meine Routine zu bekommen, um zum einen Laufen zu gehen. Und zum anderen, ja, das weiß ich gar nicht so im Schirm zu gucken: „Hey, wie kann ich das dazu wirklich im Alltag, wenn ich eh unterwegs bin, ähm, das nutzen." Und ich gehe die Treppe, steige 'ne Station vorher aus oder ja, ich nehme wirklich mal das Fahrrad zur Arbeit. Das ist auf jeden Fall 'ne eine gute Sache. Vielleicht auch 'n Umweg. Ja, mal gucken, wenn ich wenn ich noch mehr als 11 km fahren will. Das ist auf jeden Fall 'n guter Punkt. Das werde ich echt mal versuchen, äh, umzusetzen. Äh, ich danke dir für die Tipps.
Ja. Ja. Richtig. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm, genau. Ja. Und fährst 'n Umweg. <laughs> Ja. <chuckles> <chuckles> Ja, ja, ja perfekt. Ja, das klingt ja nach 'nem guten Ziel, was du da hast. Wie gesagt, äh, aufschreiben hilft immer gut. Äh, und ich glaube, 'n Hobby sollte man als Termin ansehen, dann fällt's weniger unterm Tisch. <laughs> Und dann bin ich mir sicher, dass das funktioniert. Und da w wünsche ich dir viel Erfolg beim Hobby nachgehen und Bewegung betreiben. <chuckles>
Ich werde es versuchen.